ได้เลย อะไรนะคะ?
เพราะว่า อ่า อายุยังไม่ถึง ส ประมาณยังไม่ถึง 30 ใช่ไหมครับ?
อา ยังค่ะ ยัง ก็เป็นช่วงแบบ อืม
ยัง ใช่ไหม? แสดงว่า เอ่อ อีเจเนอเรชัน สมมุติ Gen Z แล้วกัน ที่มีที่เขาบอกว่า เออ เป็นประเด็น อะไรอย่างเงี้ย อ ของทาง ทาง ทางน้องคิดว่า มันเป็น มันมีส่วนไหมสำหรับเด็ก เอ่อ Gen Z หรือว่าถ้า ต่ำไปกว่าเนี้ย มัน เขาน่าจะต้อง เอ่อ มีอุปสรรคในการที่เขาต้อง อ เรียนรู้เพิ่มเติมในการทำงานไหม? ต เป็นความเห็นส่วน ตัวก็ได้ พี่อะ
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ ได้ ได้เลย สำหรับเรา เราคิดว่า มีส่วน ก็คือเหมือน มันมีส่วนมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กอะค่ะ ที่ อ่า เหมือน Gen Y อย่างเงี้ย เขาจะแบบ ให้ในสิ่งที่ Gen Z Gen Gen เขาอะค่ะไม่ได้ แล้วก็ให้เลี้ยงลูกแบบ ในรุ่นลูกของเขาอะค่ะ อืม ใช่ เต็มที่ กลับกลายเป็นแบบเด็กที่เกิดในยุคหลัง ๆ เงี้ย จะแบบไม่ค่อยรับอะไรเลย ก็คือคิดว่า โอเค ฉันทำแบบนี้ดีกว่า ฉันทำได้ ก็คือ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะ ในส่วน ที่เราเจอมาเนาะ เราก็เลยรู้สึกว่า แบบ เฮ้ย ตรงเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยน หรือว่าปรับเข้าหากันได้นะ อืม แต่เขาเลือกที่จะแบบ "ไม่ ฉันถูกต้อง ผู้ใหญ่ต้องฟัง ฉันสิ ฉันเกิดทีหลัง" อืม ฉันเจอมาแบบนี้
ครับ อือ ครับ เต็มที่ ใช่ไหมครับ? อือ อือ อือ อา เข้าใจ ๆ อือฮึ อืม <chuckles> เหรอครับ? เออ ก็ได้ยินมาว่า ก็จะ อ ความอดทน ก็จะ น้อย ลงด้วย อันนี้จริงไหม?
ค่ะ